โอ้โฮ
เราใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดเองอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา อ่า ตื่นเช้าหรือตอน ตอน อ่า ตอนก่อนนอนหรือกลางคืนเนี่ย ไฟมันจะไม่ค่อยมี ใช่ไหมคะ แล้วพอ อ่า ช่วงเช้าตรู่ เวลาผู้ใหญ่เขาตื่นกันเนี่ย อ๋อ ลืมบอกไปว่า บ้านนี้จะเป็นบ้านสไตล์แบบพื้นไม้ไผ่อะค่ะ
โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ดังนั้นเวลาคนตื่นแต่เช้าเนี่ย
ค่ะ
เราเอง เราก็จะเริ่มรู้สึกตัวแล้ว <laughs> เป็นคนหู ไว เป็นคน แบบหูไว ใช่ค่ะ หูไว แล้วทีนี้เวลามีเสียงอะไรนิดหนึ่งเนี่ย ก็จะตื่นเร็ว ตรงเนี้ยแหละค่ะ เลยทำให้เรารู้สึกว่า ตื่นเช้าเวลาได้ไปอยู่ที่บ้านคุณยายอะค่ะ ก็เลยได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาช่วยคุณยาย อ่า นึ่ง ข้าว แล้ว คือเขาต้องซาวข้าวเหนียวไว้ก่อนน่ะค่ะ
โอ้ มันจะมีแบบเสียง อะไรงี้ใช่ไหมคะ? อา ๆ ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ซาวไว้ตอนช่วง ดึก ๆ แล้วก็ตอน เช้ามาก็ จะล้างแล้วก็นึ่งเลย อย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้มีโอกาสได้ ได้ดูว่า เขาทำข้าวเหนียวเนี่ยยังไง นึ่งข้าวยังไง? ขั้นตอนเป็นแบบ ไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยแหละเป็น เป็นความทรงจำที่ ที่ติดตามากเลยค่ะ ในการนึ่งข้าวเหนียวกับ คุณยายเนี่ยแหละค่ะ <chuckles> ของคุณล่ะคะ ทำอะไรเอ่ย? <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม อืม อืม ไม่เป็นเลย เออ ของเราเหรอ? ของเราก็เนาะ หมูทอดอะ ก็จะแบบว่า บางทีก็ไปแอบดูคุณยายบอกว่า "หมักหมู" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทอดหมู เออ เราก็จะตามแบบแอบไปดูว่า เขาทำยังไงบ้าง อะไรเงี้ย แกก็บอกว่า "เอาง่าย ๆ ก็ใส่พวก อ่า น้ำปลาเนาะ หมักน้ำปลาแบบง่าย ๆ หมูหมักน้ำปลา แล้วก็เหมือนแบบทอดในน้ำมัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาก็จะใช้เป็นหมูสับบ้าง หรือเป็นหมูชิ้นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยน texture แต่แบบ ร รสชาติมันก็คล้าย ๆ กันแหละ แต่ว่า แต่ว่า texture แล้วก็เขาก็จะทอดจนแบบว่า อ่า เป็น เป็นสีแบบ อ่า เขาเรียกว่าอะไร ส้ม ส้มอิฐ ส้มอิฐ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่สีทองนะ เพราะว่าไม่ได้ชุบแป้งไง ก็เลย อะ เป็นสีแบบหมูแบบสุก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วมันก็จะหอมน้ำปลามากเลย เราก็จะแบบจำได้ว่าแบบเวลาแกยืนทอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กระทะสมัยนั้นก็จะเป็นกระทะ แบบทอดจนแบบเป็นสีดำอะ <laughs> เป็นสีดำ ไม่ได้ ใช่ ๆ เป็นแบบเหมือนเป็นแบบ ใช้มาหลาย 10 ปีแล้วอะ ตั้งแต่แกสมัยแบบสาว ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ แล้วแกก็จะเป็นคนแบบไม่ทิ้งของ อะไรอย่างเงี้ย จะแบบใช้ ๆ จนคุ้ม ใช้ทั้งชีวิตเลย อะไรอย่างงี้ มันก็จะเป็นภาพจำของเรา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อืม <laughs> เออ เออ อ๋อ ใช่ ๆ อืม ค่ะ อือ ๆ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อา ๆ อา อืม <chuckles> ค่ะ อือ ๆ ๆ <laughs> ใช่ ๆ ถ้าไม่ดำ แสดงไม่เจ๋งจริง <chuckles> กระทะมือโปรของคุณยายนะเนี่ย <chuckles> อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ <laughs> อือ อือ ดี ๆ
ค่ะ ความ ทรงจำ เกี่ยวกับอาหารเนี่ย สอนอะไรให้กับคุณบ้างคะ? เช่น แบบ วัฒนธรรมครอบครัว หรือความรักอะคะ?
ก็ อืม ก็แน่นอนเลยล่ะ เรื่องความทรงจำเกี่ยวกับความรักของครอบครัวมากกว่า ถ้า ถ้าได้นะ แล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับเชื่อมโยงระหว่างคน ล คนต่างวัยเนาะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ใช่ ๆ อืม อืม